ค่ะ คือวันนี้เนี่ย มีเรื่องเครียดหนักใจอีกแล้วนะคะที่อยากจะมาระบายให้ฟัง แล้วก็อยากขอคำแนะนำเพิ่มเติมด้วยได้ไหมคะ?
ค่ะ ได้เลยค่ะ อ่า ในวันนี้มีเรื่องอะไรคะ?
อืม ต้องบอกอย่างนี้ก่อนนะคะ ว่าตอนเนี้ยเราอะกำลังจะมีการย้ายที่อยู่ใหม่นะคะ เพื่อโอกาสใน ในงาน ในสายอาชีพใหม่ด้วยเนาะ คือต้องไปตั้งหลักอยู่ที่นั่นเนี่ย สัญญางานเนี่ยประมาณ 2 ปีค่ะ ก็คือต้องย้ายแบบ ย้ายไปอยู่นาน แต่ว่ามันเป็นที่ที่เราอะไม่เคยไปมาก่อนเลยเงี้ยค่ะ
อืม ค่ะ ๆ อือฮึ ค่ะ ค่ะ อือฮึ อืม ค่ะ แล้วมีเวลาเตรียมตัวนานไหมคะเนี่ย กว่าจะย้าย?
มีเวลาเตรียมตัวไม่ถึง 1 เดือนเลยค่ะ แล้ว อ่า ต้อง ต้องบอกก่อนเลยเนาะว่า เราเนี่ยจะไป ย้ายไปอยู่ที่ประเทศสเปนนะคะ ก็เป็นประเทศหนึ่งในยุโรปนั่นแหละ อา แล้วทีเนี้ยค่ะ เวลาเตรียมตัวมันค่อนข้างกระชั้นชิด แล้วเราก็เพิ่งออกจากงานเก่ามาเลยด้วยค่ะ แล้วทีนี้พอเงิน เงินเก็บเนี่ยก็ค่อนข้าง เขาเรียกว่าเป็นเงินสำรองเนี่ย ก็ไม่ได้มีมากมายขนาดนั้น เราก็เลยค่อนข้างเครียดเรื่องค่าใช้จ่ายในการย้าย แล้วก็การที่เราจะไปตั้งหลักอยู่ที่นั่นเนี่ยค่ะ
อืม ค่ะ ค่ะ ๆ อือฮึ อืม เออ ค่ะ อือฮึ อืม อืม ค่ะ อืม ค่ะ อันนี้เนาะ แล้วอันเนี้ยค่ะ เราเคยแบบว่าคิด คิดคร่าว ๆ ไว้ไหมคะว่า เออ ที่เราย้ายไปเนี่ย แต่ข้อดี ก็คือเรารู้ว่า เรามีสัญญาจ้าง 2 ปีเนาะ เราไปทำงานเนี่ย เราได้เงินแน่ ๆ ล่ะ ก็คือเราไม่ได้ไปแบบว่าไปหางานใหม่ ใช่ไหมคะ ทีเนี้ยค่ะ เราเคยลองศึกษาดูไหมคะว่า พื้นที่ที่เราจะไปอยู่เนี่ยค่ะ ค่าเช่าบ้านเนี่ยมันอยู่ที่ประมาณเท่าไร? อา
ใช่ค่ะ ใช่ อืม ค่ะ ก็มี มีหาข้อมูลดูบ้างนะคะ เพราะว่าเราเนี่ยจะไปอยู่ทางใต้ของบ้านเขาเนี่ย ก็คือต้องบอกนิดหนึ่งว่า มันไม่ได้ในเมืองมากค่ะ ค่าใช้จ่ายมันเลยไม่ได้มากมายอะไรเนาะ คือจริง ๆ ปีแรกเนี่ย ตอนเนี้ยค่าใช้จ่ายหนัก ๆ เลย มันมีทั้งค่าที่เราต้องไปสอบ TOEIC นะคะ น่ะ 4,000 กว่าบาทแล้ว แล้วก็ต้องจ่ายค่าประกัน ค่าประกันที่ ก่อนจะยื่นวีซ่าเนาะ แล้วก็มีค่าแปลเอกสารด้วย รวม ๆ ก็หลายเลยอะค่ะ แต่ว่าค่าที่พักเนี่ย มันไม่ได้หนักมาก เพราะว่า คือถึงแม้จะเป็นห้องที่อยู่คนเดียวอะค่ะ ก็ไม่ ไม่ได้แพงมาก แต่มันจะเป็นห้องที่เล็กมากเท่านั้นเอง ซึ่ง ซึ่งเราอยู่ได้อยู่แล้ว เป็นคนที่แบบไม่ได้อะไรมากกับการอาศัย ที่อยู่อาศัยอะค่ะ แล้วก็จะมีค่า อืม
อืม ค่ะ อืม ค่ะ อะฮะ ค่ะ อือฮึ อืม <tsk> ค่ะ อะฮะ อืม อะฮะ อืม ค่ะ อิ แล้ว แล้วที่กังวลเนี่ยค่ะ ที่หนักใจเนี่ยค่ะ เป็นหนักใจเกี่ยวกับเรื่องอะไรอะคะ?
อ้อ ม ค่ากินอยู่นี่ล่ะค่ะในชีวิตประจำวัน เพราะมันเป็นงบที่เราค่ะควบคุมไม่ได้ อย่างค่าที่พัก ค่าเอกสาร ค่าที่เราแบบต้องบินไปเนี่ย มันเป็นอะไรที่เราจ่ายไปเลยครั้งเดียวเนาะ แล้วเรารู้เลยอะว่า นั่นมันจะเท่าไร มันเป็นแบบราคาเท่าเดิม ไม่ ไม่ขึ้น ๆ ลง ๆ ไงคะ แต่ค่าใช้ชีวิตประจำวัน ค่ากินอยู่กับค่าเดินทาง อันเนี้ย โอ้โฮ! หนักใจมาก ๆ แล้วก็เครียดมาก ๆ เลยอะค่ะ
อืม อือฮึ อื้อฮือ อืม ค่ะ อือฮึ ๆ ค่ะ อ๋อ ค่ะ อือฮึ ค่ะ แล้วเราทราบไหมคะว่า อ่า การ ที่พักที่เราจาก ไป จากที่พักไปที่เดินทางเนี่ยค่ะ เราจะต้องเดินทางด้วย อ่า การขนส่งแบบไหนอะคะ? เป็นรถไฟฟ้า เป็นรถเมล์ หรือเป็นอะไรอะคะ? เป็นแท็กซี่
คือถ้าประหยัดที่สุดเนี่ย ก็คงจะเป็นรถไฟฟ้า แต่ว่ามันจะหลายต่อ แล้วทีเนี้ย คือขนาดขึ้นบีทีเอสที่กรุงเทพอะนะคะ ยังขึ้นไม่เป็นเลย ก็กลัวจะหลงอยู่เหมือนกัน ก็เลยคิดว่า อาจจะเป็น อาจจะเป็น เป็นแบบว่ารถเมล์ก็ลงหลายต่ออีก ไม่ ไม่รู้ว่าแท็กซี่มั้งคะ ครั้งแรกถ้าไปถึงเลยคงจะเป็นแท็กซี่ แต่ที่กลัวหลัก ๆ เลยคือ ใน เรื่องของค่าแท็กซี่เนาะ น่าจะแพงน่าดูเลย
อือฮึ ค่ะ อ๋อ ก็ เออ ค่ะ อือฮึ อือฮึ อา ค่ะ อ๋อ แล้วเราเคยแบบว่า อ่า ลอง ลองคำนวณคร่าว ๆ ไหมคะว่า อ่า ค่าแท็กซี่เนี่ย อ่า อยู่ประมาณที่เท่าไร ค่ะ แล้วก็ถ้าเกิดเราจะต้องใช้แท็กซี่ทุกวันเนี่ยค่ะ ไปกลับ อย่างเงี้ยค่ะ เราจะอยู่ ค่าใช้จ่ายอยู่ที่เท่าไรเนาะ อันนี้ลอง ลอง ลองคิดตัวเลขคร่าว ๆ มาก็ได้ ใช่ไหมคะ เพราะว่า อ่า แล้วก็ อ ค่าเดินทาง เห็นบอกว่า ต้องเดินทางหลายต่อ ใช่ไหมคะ แล้วเป็นไปได้ไหมคะว่า เราจะย้าย อ่า เลือกที่พักที่ใกล้ที่ทำงานหน่อยอะค่ะ ที่แบบไม่ต้องเดินทางหลายต่ออะค่ะ
ค่ะ ถ้าเลือกที่พักที่ใกล้ที่ทำงานหน่อย อันนี้มันก็จะค่าที่อยู่แพง แพงกว่าไปเท่าตัวเลยนะคะ แต่ว่ามันเป็นแพงที่แบบว่า หารก็แล้ว ก็ยังแพงอยู่เลยอะค่ะ แบบพอเรามาคำนวณดูแล้วอะ ไปอยู่ไกลแต่เดินทางเยอะนี่ก็คือจะถูกกว่า แต่ต้องนั่งรถไฟฟ้าให้เป็นก่อนอะค่ะ
อืม อะฮะ อืม อืม ค่ะ อืม ค่ะ อันนี้ก็ไม่แน่ ไม่น่าหนักใจอะไรเนาะ เพราะว่าเราก็แค่ฝึกการนั่งรถไฟฟ้าเนาะ มันก็ไม่ได้ยากอะไร ใช่ไหมคะ แต่ทีนี้ก็ต้องคำนวณด้วยอะค่ะว่า คืออยากให้คำนวณแบบนี้เนาะว่า ถ้าเราอยู่ไกลออกไปหน่อย แล้วเราเดินทางเข้ามาใน ทำงาน ใช่ไหมคะ โดยการใช้รถไฟฟ้าหรือว่ารถเมล์ที่ค่าใช้จ่ายมันถูกเนี่ยค่ะ แล้วมันก็ต้องใช้การเดินทางหลายต่อเนาะ แล้วคำนวณค่าใช้จ่ายออกมาแล้วเนี่ย มันอาจจะถูกกว่าก็จริงเนาะ แต่มันระ ระยะ ใช้ระยะเวลาในการเดินทางเนี่ยนานหรือเปล่า อาจจะแบบว่า ถ้าต้องเดินทางจากที่บ้านมาที่ทำงาน 1 ชั่วโมง แล้วก็เดินทางกลับอีก 1 ชั่วโมง เราก็เสียเวลาไปแล้วใช่ไหมคะ 2 ชั่วโมง อืม
อืม ใช่ คือ หนึ่ง ชั่วโมง คือเวลา น ที่ ที่ต้องเดินทางนี่คือ 1 ชั่วโมงเลยล่ะค่ะ
ค่ะ อา นึ ค่ะ 1 ชั่วโมงเนาะ แล้วก็กลับอีก 1 ชั่วโมง ใช่ไหมคะ เป็น 2 ชั่วโมง อะ แต่ถ้า แล้ว แล้วถ้าเกิดวันไหนที่ขนส่งสาธารณะเนี่ยขัดข้องหรือเสีย เราก็จะต้องเดินทางด้วยแท็กซี่ แล้วทีเนี้ยเดินทางแท็ก ด้วยแท็ก แท็กซี่เนี่ยไปกลับอีก ใช่ไหมคะ ก็อยากให้ลองนั่งคิดตัวเลขออกมาว่าเท่าไร ใช่ไหมคะ แล้วก็ลองเปรียบเทียบดูว่า ถ้าเกิดว่าเราเนี่ยย้ายเข้ามาในเมืองเนี่ย แล้วมันอยู่ใกล้ที่ทำงาน แล้วมันอาจจะค่าใช้จ่ายแพงหน่อย แต่ว่าเราจะประหยัดค่าเดินทางได้ประมาณวันละ 2 ชั่วโมง เราจะประหยัด <clicks tongue> ค่าใช้จ่ายในการเดินทางได้เท่าไร อันเนี้ย เราอาจจะแบบว่าบวกลบคูณหารมาแล้ว ตัวเลขอาจจะไม่ ไม่ได้คลาดเคลื่อนกันมากเนาะ
ใช่ เออ ค่ะ อืม ค่ะ อืม ค่ะ อืม เออ คิดว่าอันนี้ก็อาจจะต้องลองไปคำนวณดูอีกทีหนึ่งนะคะ ก็เป็นคำแนะนำที่ว่า มองว่าดีมาก ๆ เลยค่ะ แล้วคิดว่าต้องได้ใช้แน่ ๆ เลย แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งเนี่ย ก็คือในเรื่องของค่าครองชีพที่เราบอกไปเนาะ ในส่วนของค่าอาหาร แล้วก็ค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันน่ะ อันเนี้ยมัน คือเราไม่รู้ว่าเราจะประเมินค่าใช้จ่ายยังไงเลยอะค่ะ พอจะมีแนวทางแนะนำไหมคะ?
อา ค่ะ อือฮึ ค่ะ อือ อืม อันเนี้ยค่ะ เข้าใจ อืม อันนี้ก็เข้าใจเลยค่ะ คิดว่าปัญหาเนี้ยนะคะ ก็เป็นเหมือนกัน อ่า ไม่ว่าจะเป็นทั้งที่ประเทศไทย แล้วก็ที่อื่น ๆ ทั่วโลกเนาะ ค่า รายได้ที่เราได้รับเนี่ยค่ะ ก็จะเป็น อ่า ทางรัฐบาล ทางบริษัทอะไรเนี่ย เขาก็คำนวณออกมาให้เหมาะสมกับค่าครองชีพอยู่แล้วเนาะ แล้วทีเนี้ย การเลือก อ่า การเลือกใช้จ่ายในชีวิตประจำวันเนี่ยค่ะ มันก็น่าจะมีทางเลือกหลายอย่างเนาะ อ่า อย่างในช่วงแรก ๆ อะค่ะ อย่างประเทศไทยเนี่ย เวลาที่เรา อ่า ใช้เงินไม่พอจริง ๆ เนี่ย เราก็จะพึ่งพาบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเนาะ อา หรืออาจจะเป็นค่าใช้จ่ายที่ถูกที่สุดในประเทศนั้น ๆ ที่มีประโยชน์ที่สุดก็จะเป็นไข่ใช่ไหมคะ? ไข่เนี่ย ก็คือว่าสามารถใช้วัด อ่า เศรษฐกิจของประเทศนั้น ๆ ได้ว่าเป็น ช่วงไหนเศรษฐกิจดีหรือไม่ดี แล้วก็ไข่เนี่ยค่ะ ก็คือเป็นอะไรที่ไม่น่าจะแพงมากเนาะ ในแต่ละประเทศ เพราะว่ามันเป็นเหมือนทุกบ้านต้องกินไข่ แล้วก็กินนม กินอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ลองดูว่าคนท้องถิ่นอะค่ะ ของ ของประเทศที่เราอยู่เนี่ย เขา กินอะไรเป็นแบบว่า เป็นของคนท้องถิ่นนั้น ๆ แล้วเราก็ฝึกนะคะ ในการที่จะกินอาหารท้องถิ่นให้ได้ เพราะว่าอาหารท้องถิ่นเนี่ย ก็น่าจะถูกกว่าเนาะ อา อันเนี้ยค่ะ
ค่ะ อืม อืม ค่ะ อืม ใช่ค่ะ อืม อืม ใช่เลยค่ะ อืม เรา ค่ะ
แล้วเราเคยไปประเทศนั้นบ้างไหมอะคะ? เคยไปเที่ยว หรือไปอะไรอย่างเงี้ย เคยไปไหม?
โอ้โฮ มืดแปดด้านเลยทีเดียวเชียว เพราะว่า ไม่เคยไปเลยนะคะ คือไม่มีความรู้อะไรเลย แต่ว่าได้ภาษาเขาอยู่ เพราะว่าเราเคยอยู่ที่อเมริกามานะคะ ก็ปีกว่า ๆ แต่ว่า รูมเมต เนี่ย เป็น เป็นคนเปรู ซึ่งเขาพูดภาษาสเปน แล้วเขาอะ ก็จะ จะพูดกับเราแต่ภาษาสเปนอยู่ อย่างงั้น เราก็เลยได้ภาษามานิดหน่อยค่ะ
อืม โอเค อือฮึ ใช่ค่ะ อืม อ๋อ โอ้โฮ ค่ะ ค่ะ ทีนี้ก็อาจจะบอก อ่า ลอง ลองเซิร์ชหาข้อมูลดูก็ได้นะคะว่า ราคาไข่ อืม คร่าว ๆ อะเนาะ ราคาไข่ของที่นู่นเนี่ย ราคาอยู่ที่ประมาณเท่าไร? นะคะ แล้วเนี่ย เราอาจจะมีปัญหาในเรื่องของรับประทานอาหารท้องถิ่นไม่ค่อยได้เนาะ เราก็ลองดูค่ะ ลองหาดูว่ามีร้าน อ่า ร้านเอเชีย หรือว่าร้านที่ขายของประเทศไทยหรือเปล่า? อย่างเงี้ยค่ะ
อืมค่ะ อืม ๆ ๆ เข้าใจแล้วค่ะ
แล้วของบางอย่างเนี่ย เราอาจจะขน อาจจะขนไปจากบ้านเราได้ แรก ๆ เนาะ อย่างพวกบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป อะไรพวกเนี้ยค่ะ อืมค่ะ ที่ ที่ ย เราอาจจะแบบว่าเอาใช้ชั่วคราว ปลากระป๋องเนี่ย ก็น่าจะได้เนาะ แต่ถ้าขนไปมาก ๆ ก็อาจจะหนักหน่อย ใช่ไหมคะ อืม
มาม่าเนาะ อือ ปลากระป๋อง ค่ะ ใช่ อืม
ค่ะ แล้วก็ค่าใช้จ่ายอื่นที่คิดว่าน่าจะต้องแบบว่ามีเนี่ย ก็น่าจะเป็นพวกของเรื่องเสื้อผ้าใช่ไหมคะ? ที่เราจะต้องนำติด ตัวไปด้วย ใช่ไหมคะ ส่วน อ่า อย่างอื่นก็เป็นพวกยารักษาโรคทั่ว ๆ ไปเนาะ ที่เป็นยาสามัญประจำบ้านน่ะค่ะ เพราะว่าถ้าเกิดว่าเราจะต้องไปซื้อที่นู่นเนี่ย อาจจะแพงแล้วบางอย่างก็อาจจะไม่มีด้วย อันนี้ก็จะช่วยประหยัดได้นะคะ ถ้าเราเตรียมไปเองจากที่ประเทศไทย ใช่ไหมคะ อืม
ใช่ค่ะ อืม ใช่ค่ะ อืม ค่ะ โอเคเข้าใจแล้ว ในส่วนนี้เราต้องแบบว่ามีการเช็กนิดหนึ่งเนาะ เพราะว่าเราเนี่ย คือก็ไม่ได้เช็กในส่วนนี้ว่า สภาพอากาศมันเป็นยังไง เสื้อผ้าที่ต้องใส่มันเป็นยังไง อันนี้คงจะต้องไปศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมด้วย ที่จะเป็นการ ที่แบบว่าประหยัดงบในส่วนของค่าเสื้อผ้าเพิ่มเติม อย่างเงี้ยค่ะ อืม
ค่ะ อืม ค่ะ ใช่ค่ะ แล้วก็อาจจะช่วยได้ในช่วงเดือนแรก ๆ ที่เราย้ายไปก่อนที่เงินเดือนจะออกเนาะ อันเนี้ย ค่ะ แล้วก็อยากให้ศึกษา ในเรื่องของ อ่า การรักษาพยาบาลที่นู่นด้วยอะนะคะว่า อ่า ถ้าเกิดเจ็บป่วยขึ้นมาเนี่ย เราจะเข้าไปรักษายังไง? ไปโรงพยาบาลยังไง? แล้วก็ทางบริษัทเนี่ย มีประกันสุขภาพให้หรือเปล่า? เพราะว่าตรงเนี้ย ก็ถือว่าเป็นค่าใช้จ่ายที่บางทีเราอาจจะไม่ได้คาดคิดเนาะ ถ้าเกิดเราป่วยกะทันหันขึ้นมา อย่างเช่น ท้องเสีย ลื่นหกล้ม หรือ อ่า แพ้อากาศ หรือว่าปรับตัวกับสภาพอากาศยังไม่ได้แล้วป่วย อย่างเงี้ยค่ะ เราจะต้องไปหาหมอยังไง? ถ้าเกิดกินยาเองได้ มันก็ เอายาที่เราเอาไปเนี่ย ก็ช่วยได้เนาะ แต่ถ้าเกิดว่า มันเกินกว่าที่ยาที่เราเอาไปจะรับ ไหวอะ แล้วเราจะต้องไปเข้าโรงพยาบาล อะไรอย่างเงี้ยค่ะ อันเนี้ย จะเป็นค่าใช้จ่ายที่นอกเหนือจากที่เราจะควบคุมได้ อันนี้ก็อยากจะให้ศึกษาเพิ่มเติมตรงนี้ด้วยอะนะคะ
ค่ะ อืม ค่ะ อืม ใช่ ค่ะ อืม จริงเลยค่ะ โอ้โฮ อันนี้ก็ เราก็มองว่าเป็น เป็นอีกจุดที่เราแอบพลาดไปแล้ว เหมือนกัน นะคะ ยังไงตรงเนี้ยค่ะ เดี๋ยวเราจะลองไปหาข้อมูลเพิ่มเติมด้วย แล้วก็ เดี๋ยวว่า เนี่ย ตอนเนี้ยจะอีเมลไปถามบริษัทในเรื่องของประกันต่าง ๆ เลยด้วยนะคะ ยังไงวันนี้ก็ต้องขอบคุณมากเลยนะคะ สำหรับคำแนะนำที่ให้มาเนี่ย เป็นประโยชน์มาก ๆ เลย แล้วก็เดี๋ยวเราจะลองนำไปปรับใช้ดูนะคะขอบคุณมากเลยค่ะ สวัสดีค่ะ
ค่ะ ค่ะ ด้วยความยินดีมาก ๆ เลยค่ะ แล้วก็เป็นกำลังใจให้นะคะ ก็หวังว่าการย้ายประเทศ การย้ายบ้าน แล้วก็การไปทำงานที่ใหม่เนี่ย จะราบรื่นแล้วก็ประสบความสำเร็จนะคะ สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ